<laughs> Nhưng mà mình thấy ăn ở nhà nhanh hơn, đúng hông bạn? Tại đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh mà lấy ra nấu khoảng 15 phút là có bữa ăn sáng rồi, đúng hông?
Ừm. Ờ. Thật ra là cũng tùy nha, tùy vào cái món bạn ăn là gì, mà đúng như là bạn nói là mấy cái món hồi nãy là, kiểu giống như là, ờ, đơn giản thôi, ví dụ giống như, a, xúc xích á, xúc xích, à, sausage hả?
Ừm. Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi.
Cái gì ta? Hot dog? Hông, hổng phải hot dog. Hot dog mới đúng, hot dog là chỉ cần bỏ vô microwave, 2, a, 2-3, 3 phút, xong có cái bánh mì kẹp bánh mì, xong.
Yeah, yeah, xúc xích á? Ừm. Ờ. Ừm. Là là là nó Ừm, còn Yeah, đúng rồi, còn phải ăn món Việt Nam là phải nấu nhiều hơn, đúng hông? Phải chuẩn bị qua đêm, đúng hông?
Phải hông? Ừm. Đúng rồi, thôi, mấy cái đó phiền phức lắm, mình hổng có, kiểu giống như, muốn làm phiền phức như vậy đâu, kiểu giống như, mình kiếm cái gì bỏ bụng cho nhanh, gọn, lẹ, còn cái nào mà phiền phức quá thì ra ngoài ăn cho nó khỏe.
Ừm. Ừm. Ừm. Cho nó Ừm, mình đồng ý với bạn á, mà đặc biệt là khi đi chơi á thì thì thì thường cũng ăn ở ngoài nhiều hơn, đúng hông?
Ừm, ừm. Ừm. Đồng ý.
Ừm, ừm.
Kiểu giống như là, chuẩn bị ở nhà chi mà, kiểu giống như là, mất thời gian á, với lại, giống như là, tùy vào cái mức độ thành viên trong gia đình mà mà mình quyết định ăn ở ngoài hay là ăn ở nhà, phải hông? Kiểu giống như là là ở nhà cỡ
Ừm. Ờ, đúng rồi, bạn nói cái đó cũng là một yếu tố quan trọng á, tại vì nếu mà đông người á mà đi ăn ở ngoài thì cũng tốn kém quá.
Ừ. Ừm. Chính xác luôn, kiểu giống như, bây giờ nhà bây giờ bây giờ có 1, 2 mống đi thì hổng sao mà nhà bây giờ 5, 6 mống đi mỗi mống như vậy á là cũng, ờ, a, cũng 5, 10 đồng rồi, phải hông? Ăn ở ngoài một ngày là cũng tốn kha khá à!
Ừm. <laughs> Ừm.

Ơ, l lâu lâu thì mình cũng có thử, nhưng mà mình cũng thấy nó ngon á bạn, tùy theo chắc là tùy theo cái loại, ờ, yoghurt mà người ta bán á. Nên chỉ là mình mình khuyến khích bạn là nên thử lại, tại vì mình thấy cái đó nó tốt cho sức khỏe của bạn đó. <clears throat>
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, ngon thì, ừm, mình cũng thấy nó ngon, nhưng mà, kiểu giống như là, hồi xưa mình cũng thích ăn, à, yoghurt ở Việt Nam rồi á, cho nên là cái vị Việt Nam nó hơi, a, ăn sâu vô mình quá, cho nên là khi mà mình thử mấy cái loại bên đây nè, nói chung là chưa có cái loại nào mà mình cảm giác là mình thích. Kiểu kiểu vậy. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Yeah, cái vị Việt Nam, ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ, okay. Nhưng mà ngoài mấy cái mà ăn sáng ở ở nhà ra thì thường nếu mà có dịp ăn sáng ở ngoài tiệm á, bạn sẽ ăn những món gì?
Ừm. Ờ, thì cũng giống như bạn thôi, mình sẽ đi đến những cái, à, cái quán, ờ, Việt Nam, hoặc là, kiểu giống như là, ờ, có những cái món giống như là bún bò nè, hổng ừ, đúng rồi, hổng thôi là phở nè, bánh mì nè, bánh mì sandwich nè, kha khá là nổi tiếng rồi.
Ừm. Ừm. Bún bò Huế nè, đúng hông? Rồi hủ tiếu, đúng hông? Ừm. Đúng rồi, mấy cái mấy cái món đặc trưng của người Việt Nam mình đó, đúng hông? Vậy bạn có ăn ừm hứm.
Đồng ý. À, có bón có có quán Mỹ nào bạn hay đi hông?
Mỹ hả? Ờ, mình cũng có ăn ăn mấy cái quán Mỹ nha, giống như là mấy cái, à, kiểu, giống như đồ ăn sáng của người Mỹ thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng là trứng xong rồi, ờ, bánh, à, bánh ổ. Ừm, đúng rồi, bánh bánh ổ, tổ ong vậy đó bạn, xong rồi người ta bỏ mật ong lên với lại bơ lên gì đó. Ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. À. băng con, <chuckles> bacon, ờ. Ờ, ờ, rồi. Ờ. À, mình thấy có cái chuỗi series gọi là IHOP á, kiểu, ờm, nhà hàng IHOP á, cái cái kiểu đó hình như là bán đồ ăn sáng khá nhiều và có loại bánh có nhiều loại bánh cũng khá là ngon ấy, mình cũng thích chỗ đó. Ừm.
Ờ, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ô, đúng rồi. Bạn bạn cũng thích chỗ đó, mình cũng thích chỗ đó tại nó bán mấy cái mà bánh ngọt với lại nó để trang trí xong rồi đánh kem bông lên này nọ á, nhìn cũng rất là đẹp mắt luôn. Ừm.
Ừm. Ừ hứm. À, nhưng mà nó không có ngọt lắm, phải hông? Nó ăn rất là vừa.
Đúng rồi, nó không có ngọt lắm, ừm.
Nó so với những cái tiệm khác ở Mỹ thì mình thấy là đa số là ăn rất là ngọt, kiểu rất là ngọt hoặc rất là mặn, nhưng mà cái chỗ đó nó lại lại vừa ăn ha.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
Ừm.

Ờ, đúng rồi, tại vì cái thành phố mình sống á, nó vừa đông đất, nó vừa đông đúc mà nó vừa, kiểu giống như là, nhiều nhiều xe lắm nên chi là yeah, với lại mấy cái chỗ mà bán đồ ăn sáng Việt Nam á thì nó cũng không có nhiều. Yeah.
Ủa, thật sự? À. À. À há. Ờ, cho nên là bạn phải đi ăn sáng xa như vậy. Ủa, nhưng mà mình tự hỏi là tại sao bạn không làm mà, ờ, ở nhà một cái món đơn giản nào đó cũng được mà?
Ừm. Ừ, thật ra thì á việc mà thưởng cho mình một bữa ăn sáng, ờ, ở ngoài tiệm á là mình chỉ làm vào cuối tuần thôi bạn ơi, chứ yeah, chứ bình thường bạn biết mà.
Ừm À, thì ra là vậy. Chứ tưởng đâu ngày nào cũng vậy, chắc tui chết sớm. <laughs> Ơ.
<laughs> Nhưng bình thường bạn biết là đi làm thì làm gì có thời gian xa xỉ như vậy, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác luôn. Ủa, như còn, ờ, còn bình thường nếu mà bạn đi làm thì bạn ăn sáng kiểu gì?
Ừm, yeah. Nên sinh ừm hứm. Mình hả? Thì cũng, ơ, giống như là, có ngũ cốc nè, hoặc là ăn, ơ, bánh mì giống bạn nói vậy đó, với lại trứng, đó, vậy xong rồi uống sữa đúng rồi, uống sữa hoặc là nước cam vậy thôi. Ừm. Ừm. Nhưng mà thường á bạn đâu có ăn, ờ, bánh mì với lại trứng hoài được đâu, đúng hông? Vậy bạn có thay đổi món ăn sáng của bạn hông?
Ờ. À, đồng ý, đồng ý, nó dễ ha. Ch à. Khá là thuận tiện, ô kê, mình hiểu, mình hiểu, nhưng mà Đồng ý. À, có, thì, à, thay vì vậy thì mình sẽ ăn cái bánh mì mà bánh mì, ừm, bánh mì steak á, cái bánh mì mà kiểu giống như bánh mì trong cái, à, mấy cái chợ Việt Nam hay bán á, kiểu giống như là bánh mì bơ ở trong á.
Ừm. Ờ. Ờ. Ờ, đúng rồi, mình có biết cái đó, cái trong ờ, có cái mùi thơm thơm đó, đúng hông?
Ờ, cái nhân là bơ hay là phô mai, ờ, rồi, ờ, ăn cái đó phải uống thêm ly cà phê thôi, hoặc là ăn thêm, ơ, mua thêm mấy cái bánh, kiểu, ờ, bánh trung thu đồ đó.
Ừm. Bạn ừm hứm. Bạn có ăn ồ, bánh bánh trung thu nữa hả? Bạn có ăn trái cây hay là gì yogurt vào buổi sáng hông? Kiểu giống như, mình thấy người ta hay ăn trái cây với lại yogurt vào buổi sáng á.
Ừm.

Hello, xin chào bạn. Hi, chào bạn.
Mình chào bạn, hôm nay ngày của bạn nào?
Thì, à, hôm nay á là một ngày của mình cũng, ơ, khá là tuyệt vời, tại vì á là mình thức c ơ, khá là trễ, dậy khá là trễ, rồi sau đó vừa dậy xong thì, à, chuẩn bị một đồ món đồ ăn sáng thì, ờ, cảm giác giống như là năng lượng của mình nó nó được tái tạo lại, được nạp năng lượng lại. Còn bạn thì sao?
À. Ừm. <chuckles> Ô. Wow! OK. Yeah, mình á mình cũng, ơ, thức dậy khoảng từng tới 8:00 thôi, xong rồi mình cũng đi ra tiệm ăn sáng chứ mình hông có, ờ, làm bữa sáng ở nhà. <clears throat> Vậy bạn thích việc nấu ăn sáng ở nhà lắm hả?
Ừm. Ừm. À, như vậy thì Ờ, mình hả? Thì, kiểu, giống như là, tại vì cái chỗ mình ở á, thì, ờ, đi ăn sáng rất là khó khăn, cho nên là cái việc mà ăn sáng tại nhà thì mình thấy là nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Thì không biết mà nếu mà như vậy á, thì, à, bạn thích ăn ở nhà hay là ăn sáng ở ngoài tiệm? Mà nghe có vẻ giống như thích ăn ở ngoài tiệm rồi, phải hông?
Ừm. Ồ. Nó tiện hơn á hả? Ừm, vậy thường bạn nấu bữa gì cho Ừm. Mình nắm Đúng rồi. Mình thì ăn ở ngoài tiệm hơn là tại vì, ờ, mình hông có điều kiện để nấu ở nhà đó bạn. Ờ, nên chi là thường, ờ, mình nghĩ là với lại mình cũng sống có một mình à, nên chi là đi ngoài đồ ăn ra thì, ờ, bạn nghĩ đi cũng phức tạp, đúng hông? Tại vì nấu ừm hứm.
Ừm. À há. À, đồng ý. Đồng ý. Thật ra là hiện tại là mình cũng đang ở một mình nha, tại, ơ, chồng mình vừa chuyển qua cái bang khác tạm thời trước ấy, nhưng mà mình, ờ, vẫn ở một mình nhưng với lại, a, mình cũng không thuận tiện đi ra ngoài như bạn cho nên là mình cũng, ơ, nấu ăn ở nhà cho nó, ơ, tiết kiệm.
Ồ, wow! Ừm. Yeah, ô kê. Dô, nhưng mà thường nấu ăn sáng ở nhà là bạn nấu món gì? Bạn có thể kể mình nghe được hông?
Đơn giản lắm, a, 2 cái sandwich, 2 cái trứng, lâu lâu thêm cái xúc xích, thêm vài cọng hành, thêm miếng nước tương, chẹp chẹp. Đơn giản, dễ ăn.
À! <laughs> Ồ, ngon, ngon, ngon, ngon. Có cà phê với hay là trà gì không?
À, một ly cà phê nóng hổi bữa sáng trời se se lạnh, còn gì bằng. Còn bạn thì sao?
Ừm. Nhưng mà mình hả? Mình thì thích mà ăn mấy cái đồ nóng với lại đồ của Việt Nam đó bạn. Ờ, chắc chắn chắc chắn là mấy cái món ăn sáng của Việt Nam là là bạn sẽ nhớ đến phở, đúng hông?
Ừm hứm. Đồng ý. Đồng ý.
Phở hoặc là món bánh mì gì, đúng hông? Nên chi là mấy cái món đó thì bạn biết là nguyên liệu nó phức tạp quá, mình đâu có nấu được. <laughs> Yeah.
Ừm. Đồng ý, thì, ờ, nói chung á là nếu mà sống mà được, ờ, như ở Việt Nam bước ra đường có chỗ ăn sáng như vậy thì còn gì bằng, phải hông? Đỡ phải nấu, không những vậy là cậy
Ừm, ừm, nó nó tiện kế bên nhà luôn á, đúng hông bạn? Nên chi là chỉ cần đi bộ ra là là có đầy đủ tất cả các món.
Đồng ý. Chính xác luôn mà lại còn ngon nữa, đỡ phải nấu nhiều.
Ừm. <laughs> Nhưng mà ở bên, ưm mình sống ở bên nước ngoài á, mỗi lần mà đi mua một cái đồ gì đó hoặc là đi ăn một cái chỗ gì đó là phải lái xe cả, giống như là, 20-30 phút, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm. Ôi, xa vậy. Ủa, nhưng mà bây giờ bạn đi ăn sáng cũng có xe xa vậy để ăn á hả?
Ừm.